अ, मेरे साथ ना अभी एक समस्या हो रही है कि ना मैं कई बार ऐसा होता है कि आराम तो करती हूँ लेकिन जो मेरा दिमाग होता है ना वो बिल्कुल भी उसमें इस तरीके से अ, कार्य चलते रहते हैं। और एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि बड़ी परेशानी आ रही है और समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार से उसे ठीक किया जाए और किस प्रकार से सारी चीज़ें भी अ, ठीक कर सकती हूँ अपना कार्य मैं भी फ़ोकस लगा सकती हूँ। और मैं कह सकती हूँ कि मैं अ, बिल्कुल भी इस चीज़ से इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ फ़िलहाल में कि जो रोज़मर्रा की भी ज़िंदगी होती है ना रोज़मर्रा के जो कार्य होते हैं उनको भी सही समय से नहीं कर पा रही हूँ और बस दिमाग में वही सारी चीज़ें गूँजती रहती हैं, काम को लेकर के कहीं अलग-अलग चीज़ों को लेकर के तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो क्या कुछ ऐसी सलाह आप मुझे दे सकती हैं जिससे ये जो परेशानी है उसमें थोड़ी-सी राहत मिले? और क्या कुछ सुझाव हो सकते हैं जिससे ये ठीक हो पाएँ? तो मुझे ज़रूर बताइए।
जी। हुँ। हुँ। जी, जी। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपको इस परेशानी से बाहर निकाल सकूँ और ऐसे कुछ सुझाव दूँ पर मैं ना पहले आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ अ, जिससे मैं आपकी इस परेशानी को गहराई से समझ सकूँ। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो नींद की आदत है वो क्या है? आप किस समय सोती हैं? अ, है ना? या किस समय पर आप उठती हैं और कितनी बार अगर आप बीच में जागती हैं नींद खुलती है आपकी तो वो वो भी है तो थोड़ा मुझे बत बता दीजिए? जी।
हुँ। अगर मैं नींद की बात करूँ ना <clears throat> तो इत ऐसा होता है कि जैसे मैं रात को अ, लगभग 2 से 3 बजे सोती हूँ क्योंकि जो मेरा कार्य है वो बहुत ज़्यादा ओ, अलग प्रकार का है। तो आप समझिए अगर मैं 3 बजे सो रही हूँ तो अ, नींद नहीं आती मुझे। और एक तरह से बहुत ज़्यादा अ, मैं कह सकती हूँ कि सोने से पहले जो बेचैनी होती है ना कि भविष्य को लेकर के चिंताएँ और उन बिल्कुल ऐसी गहरी चिंताएँ कि जहाँ पर मैं अगर लेट जाऊँ तो आँखें खोले हुए बहुत देर तक सोचती रहती हूँ। और सोने में बड़ी ही परेशानी होती है। और जैसे कह सकते हैं ना? कि जैसे सो भी गए और बीच-बीच में नींद खुलना और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई पास से भी गुजर रहा होगा ना वो भी मुझे एक तरह से आवाज़ आती है। मैं ज़रा भी ऐसा नहीं कर पाती कि एकदम अ, जो बिल्कुल चैन से सो जाते हैं, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कोई कुछ नहीं आ रहा है बिल्कुल आराम से सो रहे हैं। तो वो भी मैं कह सकती हूँ जो मेरी नींद है ये जो आदत है ना मेरी वो बहुत ज़्यादा मुझे बुरी लगती है कि एकदम शांत माहौल चाहिए मुझे। और कह सकते हैं कि एकदम अ, नींद जो अच्छी गुणवत्ता वाली जो नींद होती है जगने के बाद बहुत ज़्यादा अ, ऐसा लगे कि अब तो रिफ्रेश हो गया माइंड और बाकी के कार्य करने के लिए जो ऊर्जा आ जाती है वो नहीं हो पाता। और बिल्कुल भी मेरी नींद तो इतनी ज़्यादा सच कहूँ तो इतनी ज़्यादा बुरी है कि अगर, एक बार खुल जाए तो वापस से सोने में जैसे रात को भी अगर उठना हो किसी कार्य को लेकर के तो ऐसा होता है कि 1 मिनट के लिए भी उठी हूँ ना और वापस से सोने का प्रयास करूँ तो वो नींद बहुत देर में आती है फिर। जी।
जी। हुँ। हुँ। जी, जी। हुँ। हुँ। जी। हुँ। मैं समझ पा रही हूँ आपकी परेशानी। अ, देखिए आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो इस विषय को लेकर अ, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपकी मदद करूँ। तो मुझे ये भी बताइए कि आपका दिन भर का जो रूटीन है वो कैसा है? अ, आप काम वग़ैरह में कितना ब्रेक लेती हैं अ, या नहीं ले पाती हैं या जो आपका स्क्रीन टाइम है वो कैसा है? जी।
हुँ, अगर मैं दिनभर के रूटीन की बात करूँ ना तो सच बताऊँ वो बहुत ज़्यादा काम से भरा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। चूँकि मैंने आपको बताया कि सारे काम जो है घर पर ही रहते हैं, मैं बाहर नहीं जाती और कभी जैसे कॉलेज जाती हूँ। कभी-कभी बहुत जैसे हफ़्ता में 1 बार गई या फिर 1 हफ़्ता में भी नहीं गई, 2 हफ़्ते में 2-3 बार गई इस प्रकार जाती हूँ। तो जैसे सुबह अगर मैं 9 बजे 10 बजे उठ रही हूँ तो फिर जैसे मैं अकेली रहती हूँ तो खाना वग़ैरह भी बनाना होता है खुद से ही काम करना होता है सारे। तो जैसे 1 बजे तक, 2 बजे तक फ़्री हो जाती हूँ सारे जो दैनिक कार्य होते हैं अ, रोज़मर्रा की जिंदगी के वो करके तो खाना वगैरह बना कर के सब फ़्री हो जाती हूँ। फिर 3 लग ब लगभग 3 बजे या 4 बजे जो मेरा कार्य है जैसे मैं फ़्रीलांसर कर रही हूँ तो उस पर जो है बैठ जाती हूँ करने के लिए अपने अ, टेबल पर। और फिर जो भी कुछ खाने के लिए होता है वो वहीं रख लेती हूँ, फिर कोई ब्रेक जैसा तो ऐसा कुछ नहीं होता बस वहीं पर बैठी रहती हूँ अगर मुझे मोबाइल चलाना हो तो वहीं बैठी हूँ। तो आप ये समझिए कि अगर 3-4 बजे से भी बैठी हूँ तो रात को रात को जो है 1-2-3 उम, एक निश्चित समय नहीं है। 2-3 बजे के बीच में ही मेरा जो कार्य होता है वो अ, पूरा हो पाता है। और इस बीच जो स्क्रीन है वो लैपटॉप की भी रहती है और बीच-बीच में अगर मुझे थोड़ा-सा ब्रेक चाहिए होता है तो वो भी रील्स वग़ैरह देख लेती हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना तो है नहीं अपने रूम के बाहर, तो इस प्रकार रहता है। जी।
हुँ। जी। हुँ। जी, जी। हुँ। जी। मैं समझ पा रही हूँ देखिए आपकी परेशानी। मुझे ये भी बताइए कि अ, ये जो क्या आप हाल ही में अ, तनाव जो है वो ज़्यादा महसूस कर रही हैं या जो आपका चिंता है या मूड जो आपका बदल रहा है अ, मतलब वो बदलते हुए आपको अ, कितना समय हो गया है या कब से ऐसा महसूस कर रहे हैं? ये मुझे थोड़ा-सा अ, आप बता दीजिए जी।
हुँ, <clicks tongue> अगर मैं अ, तनाव की बात करूँ ना तो ऐसा फ़िलहाल में तो कोई अ, तनाव नहीं था। लेकिन हाँ, कुछ समय पहले अ, जैसे कह सकते हैं कि जॉब मेरी थी, तो वहाँ पर बहुत ही एक तरह से जो टाइम था, समय अवधि बहुत ऐसे होती थी कि उ उन्हीं अ, समय पर मैं कार्य करती थी सोना, उठना, जगना, खाना-पीना और जॉब जिस तरह से करी जाती है वो 9 घंटे की तो सब कुछ व्यवस्थित अ, था। तो लगभग 6 महीने पहले वो छूट गई और फिर मैंने ये कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो इसमें ये होता है ना कि घर पर ही हूँ मैं और कहीं बाहर जाती नहीं हूँ तो सबसे ज़्यादा यही बदलाव है मुझे कि कि ये कार्य करते-करते तनाव तो हो ही रहा है। साथ में बाहर भी नहीं निकल पा रही हूँ चिंताएँ भी बढ़ रही हैं मेरी कि इस प्रकार तो मैं बहुत ज़्यादा एक तरह से अपने आप में आलस ही पैदा कर रही हूँ। जी।
हुँ। जी। हुँ। जी, जी मैं समझ पा रही हूँ देखिए आप बिल्कुल भी चिनचि अ, चिंतित मत होइए। अ, ये बताइए कि क्या आप कोई दवाई वगैरह भी ले रही हैं अभी या कुछ आपकी अ, ये भी जानना चाहती हूँ कि कैफ़ीन की मात्रा क्या है? क्या आप कॉफ़ी वगैरह का भी सेवन करती हैं या अ, आपको कोई शारीरिक अ, बीमारी या लक्षण दिख रहे हैं इस चीज़ को लेकर क्या?
हुँ। अगर मैं दवा की बात करूँ तो देखिए दवा तो मैं कभी-कभी लेती हूँ। जैसे कभी सर में दर्द हो रहा है या फ़िर हाथ-पैर में दर्द हो रहा है, तो जो नॉर्मली कभी हो जाता है कि 15 दिन में, 1 महीने में कभी हो रहा है, तो ज़रूर पेनकिलर वग़ैरह लेती हूँ। ऐसी कोई ख़ास दवाई तो प्रयोग में नहीं है अभी फ़िलहाल में। और इसके अलावा जैसे मैं बात करूँ कैफीन की तो उतनी ज़्यादा तो मात्रा नहीं, लेकिन ठीक है, कॉफी में थोड़ा-सा होता है, कि कॉफी मैं पी लेती हूँ 1-2 कप और चाय भी मैं ले ही लेती हूँ कि अ, एक तरह से होता है कि म जैसे कार्य जिस प्रकार का है तो उसमें सुस्ती सी लगती है थोड़ा-सा और वो होता है कि थोड़ा-सा चाय पी लेते हैं, सर्दियों का भी एक वो होता है तो उस हिसाब से पी लेती हूँ। और बीमारी का तो ये है कि जैसे मैंने बताया कि मुझे थोड़ा-सा सर में दर्द होता है, हल्का-सा अ, माइग्रेन का भी उसमें इश्यू है, तो मैं समझ सकती हूँ कि उसमें अगर मैं अ, नहीं लूँगी दवाई वग़ैरह या फिर कोई उस समय पर टैबलेट का यूज़ नहीं करती हूँ, तो आप समझिए कि वो जो दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा असहनीय होता है, उसको सहन नहीं किया जा सकता। तो इस वज़ह से भी कई बार मैं जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा अपने आप को तनाव मैं महसूस करती हूँ और कह सकते हैं कि उस समय मुझे अ, इस तरीके से अपने आप में लगता है कि अ, मैं कहाँ चली जाऊँ या फिर क्या करूँ? क्योंकि माइग्रेन का बहुत बुरा दर्द होता है और बहुत ज़्यादा उसमें मतलब ऐसा लगता है खुद को कि क्या किया जाए? तो उस समय दवाई का भी प्रयोग करना पड़ता है। जी।
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। जी, जी। हाँ, देखिए मैं समझ पा रही हूँ आपकी स्थिति और मुझे आपकी बातों से यही समझ आ रहा है कि कहीं न कहीं आपकी नींद जो है ना वो अनियमित हो र रखी है, पूरी नहीं हो रही है जिस वज़ह से आपको ये सारी परेशानी हो रही है, आप थका हुआ महसूस कर रही हैं, आपका फ़ोकस नहीं बन पा रहा है। तो मैं आपको ना अ, ये सुझाव देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप अपनी अ, दिनचर्या की जाँच कीजिए, आपकी नींद का जो सोने का, उठने का समय है वो देखिए और अपना स्क्रीन टाइम भी कम करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप जब भी काम करती हैं उसमें नियमित एक ब्रेक ज़रूर लीजिए। क्योंकि जैसे 5 मिनट के लिए आप आँखें बंद करके ही चाहे बैठ जाएँ लेकिन उसमें फ़ोन मत चलाइएँ। आप जैसे बता रही हैं आप सोशल मीडिया चला लेती हैं, तो उस समय कोशिश कीजिए आप स्क्रीन को हटाकर आप आँखें बंद करके थोड़े लंबे गहरे साँस ले सकती हैं। जिससे आपको आराम महसूस होगा और नींद का जो समय है ना उसको कोशिश कीजिए 8 घंटे की नींद आप ज़रूर लीजिए। तो ऐसे में आपकी जो थकावट है ना वो ज़रूर धीरे-धीरे कम होती जाएगी आप ख़ुद ये देखिएगा। आप कैसे तरोताज़ा महसूस कर पाती हैं। जी, और एक अ, और मैं चीज़ आपको ये यहाँ पर सुझाव देना चाहती हूँ कि अ, जो आपका अ, छोटी अवधि में आप ना कोशिश कीजिए कि काम को करने के तरीके खोजिए, कि ज़्यादा लंबे समय में ना आपके काम हो। अ, ऐसे कुछ देख लीजिए कि क्या काम आप किस तरीके से क कैसे काम को करें? कि वो कम समय में ख़त्म हो जाए। ताकि जो आपका फ़ोकस का स्तर है ना वो कह लीजिए बना रहे क्योंकि अगर आपका काम लंबा है तो आप ये देखिए कि आप कितने समय तक उस पर फ़ोकस कर सकती हैं? फिर आप उतने समय अ, देख लीजिए अपना जाँच कर कर लीजिए कि अ, जिस समय आप फ़ोकस करना आपको अच्छा लगता है ठीक ली ज अ, कर लीजिए उसके बाद आप थोड़ा अ, र रेस्ट ले लीजिए, ब्रेक लीजिए और आप चाहे टहल लीजिए थोड़ा है ना? फिर आपको उससे भी अच्छा महसूस होगा और फ़िर आप अपने काम पर वापस आ जाइए। और एक मैं चीज़ आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि जो आपके अ, देखिए कि आपको तनाव जो है ना और जो और भी भावनात्मक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अ, परेशान करती हैं अ, आप उनको कम करने की कोशिश कीजिए। अ, देखिए ये भी आपके आपको थकाता है। है ना? आपका फ़ोकस जो है वो ख़राब करता है। तो ऐसे में आप ये कर सकती हैं कि आप जैसे साँस लेने की प्रक्रिया होती है आप उसे कर सकती हैं, लंबे-लंबे गहरे साँस लीजिए। अ, चाहे दिन में लीजिए, चाहे रात को सोने अ, सोते वक़्त लीजिए। ताकि इससे आपको अच्छा महसूस होगा मुझे लगता है। या आप चलने की, एक सैर करने की आदत भी डाल सकती हैं। रात को चलिए या सुबह ज़ल्दी उठकर भी आप अ, टहल लीजिए थोड़ा चलिए। अ, आप उससे भी अ, देखिए मानसिक जो तनाव है ना वो नहीं होगा आपको। और ज़रूर आप बात करने की आदत ज़रूर डालिए किसी न किसी से चाहे अपने किसी दोस्त से या अ, पारिवारिक सदस्य से आप बातचीत ज़रूर कीजिए। इससे भी आपको अच्छा महसूस होगा और आपका जो तनाव के कारण है ना वो ज़रूर आपके कम हो जाएँगे, जी। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर ये आपको फिर भी लक्षण जो हैं लंबे समय तक आपके रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाइएँ या किसी प्रोफेशनल की सलाह ज़रूर लीजिए अ, ताकि आप इस परेशानी से बाहर आ सकें। जी।
हुँ। हुँ। वाक़ई में आपने मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुना है और इतने अच्छे आपने सुझाव दिए हैं। हर एक अ, परेशानी का और मैं मुझे ज़रूर लगता है कि जो सुझाव आपने दिए हैं। वो मेरे लिए बहुत कारगर साबित होंगे। और सच में आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे सलाह और सुझाव देने के लिए।
अ, जी। आप कभी भी मुझसे बात कर सकती हैं, मैं हमेशा आपकी मदद के लिए यही हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।